Also, äh, Freddy hat immer Szenen, wo er auftaucht und irgendwas macht, aber es ist nicht immer klar, welchen Einfluss das jetzt tatsächlich auf das echte Leben hat. Zum Beispiel, äh, gibt's in der einen Szene da wird jemand verletzt im Traum und schneidet sich an etwas und wacht dann auf und hat diese Schnittwunde auch am Arm, was dann natürlich heißen würde: „Okay, im Traum verletzt ist auch in der Realität verletzt.” Okay, sure.
Mhm. Ja. Okay.
Dann gibt's aber auch Szenen, wo einfach es gibt Freddy tötet dich im Traum und im echten Leben passiert was komplett anderes. Zum Beispiel gibt's da eine Szene, wo, äh, Freddy quasi die Luft aus jemandem raussaugt aus 'nem Mädchen, aber in der Realität hat sie einfach nur 'n Asthmaanfall, was nicht dieselbe Verletzung ist. <snorts> Man könnte vielleicht annehmen, es geht irgendwie in dieselbe Richtung, aber es ist was anderes. Das heißt, die Regeln hier sind überhaupt nicht tatsächlich klar.
Ja. Mhm, ja. Okay, interessant. Mhm. Grade, m m wahrscheinlich, äh, Freddy Krueger ist ja eher 'n älterer Film, wenn ich das richtig einschätze. Ähm, siehst du das siehst du das häufiger, dass, ähm, grade bei diesen älteren Filmen dann, ähm, vielleicht schlechter gearbeitet wird als heute, oder gibt's auch vielleicht Filme, wo du sagst: „Früher wurde da tatsächlich besser gearbeitet als heutzutage?“
Jo. Äh, irgendwas in 80ern, ja. Ah, das hört man immer wieder, dass man sagen würde: „Ja, früher war alles besser“, oder auch umgekehrt: „Wir haben heute so viel gelernt.“ Äh, als jemand, der beides so 'n bisschen angeguckt hat, kann ich sagen: „Eigentlich nicht.” <chuckles> Das ist quasi immer so im Schnitt immer gleich schlecht oder gleich gut, wie man's betrachten will. Äh, like es gibt immer Sachen, die's richtig gut machen die sich da Mühe geben, und es gibt immer Filme, die sich da <chuckles> weniger Mühe geben. Das ist heute nicht viel anders als damals.
Mhm. Mhm. Intéressant, ja. Okay, spannend. Ja, aber hast du denn zum Beispiel irgend 'n Film vielleicht können wir das ja mal so darstellen, dass du gibt's vielleicht 'n Film, der der 'n Remake hatte heutzutage und damals äh, genau, damals, ähm, gab's den irgendwie auch schon. Verstehst du? Also, dass wir irgendwie gucken, was vielleicht wenn du vielleicht 2 Beispiele hättest genau, was vielleicht damals besser war, und dann auch noch mal 'n Umkehrschluss, vielleicht einer, der dann heutzutage wo der Remake dann besser war. Hast du so was für uns parat?
Mhm. Viele. Ja, ja. Also im Ver im Vergleich von Remake und Original, ja. <snorts> Also von schlechteren Remakes habe ich 'n paar, ne zum Beispiel Child's Play gibt's da 'n Klassiker. Der Originalfilm ist jetzt auch nicht der Bringer, aber der ist okay.
Chil Child's Play, äh, ist „Chucky die Mörderpuppe“ oder wie? Okay, alles klar. Okay.
Mhm, das das genau, genau richtig. Äh, d der ist im Original jetzt auch nicht super geilo, like der ist okay, aber das aber das Remake ist halt so schlecht, dass es im Vergleich doch relativ offensichtlich ist. Tatsächlich sind bessere Remakes relativ selten, da müsste ich, glaube ich, erst mal nachdenken, ob ich überhaupt mal 1 gesehen habe. <chuckles>
Mhm. I <chuckles> Okay. Mhm. Okay.
Oh, mir fällt tatsächlich da kei da fällt mir kein Spontanes ein.
Fällt dir nichts spontan ein. Warum war dann gehen wir doch noch mal auf „Child's Play“ ein. Warum war das denn im Remake schlechter als die die Ursprungsversion?
Mhm.